Bạn ơi, cái đợt cuối năm này á, mình cảm thấy, kiểu, vô vàn nỗi áp lực nó cứ đổ lên đầu mình ấy, nói chung là, kiểu, công việc các thứ với mình thì nó rất là nhiều thứ, nó cứ đổ vào hết việc này, việc kia, xong rồi gia đình mình thì cũng phải, gọi là, sắm sửa này, xong rồi sửa nhà các thứ để, gọi là, còn trang trí đón năm mới nữa á, thế nên là á, lúc nào mình cũng trong một một cái trạng thái nó rất là, kiểu, bận rộn ấy, mình không có lúc nào mình nghỉ ngơi được. Thế nên á, là bởi vì nhiều lúc bọn mình bị quá là căng thẳng ấy, mình bị một cái á là mình dùng mình uống trà sữa một cách vô độ, mình uống một cách quá nhiều luôn á bạn và có những ngày ấy, mình uống, kiểu, có khi là, kiểu, đến tận 4-5 cốc 1 ngày, mà sau khi uống xong á, mình cũng chả cảm thấy tốt hơn á. Và bây giờ, gọi là, mình cứ bị quen cái thói ấy đi nên là gần như á, có lúc nào mà mình căng thẳng là mình cứ uống trà sữa thôi. Mà nói chung là mình thì cũng biết là trà sữa ấy cũng không có quá là nhiều lợi ích cho cơ thể ấy, nhưng mà mình cũng không biết cách nào để, gọi là, dừng lại được á bạn.
À. Ừm. Ừm, mình hiểu. À. Ừm, ừm. Ừm, ừm, đầu tiên thì mình rất lấy làm tiếc về những cái căng thẳng, những cái stress mà bạn đang trải qua trong cuộc sống nè, và trước khi mà mình cho bạn những cái lời khuyên á, thì hổng biết là bạn có sẵn sàng là chia sẻ nhiều hơn cái câu chuyện của bạn hông ha?
Mình có nha.
Ừm, ừm. Vậy hông biết là về cái việc mà dùng trà sữa nè, thì bạn có thể miêu tả cụ thể hơn cho mình nha, vào cái giờ giấc nào mà bạn cảm thấy là hay thèm trà sữa nè, và cũng như là cái tần suất là bạn uống bao nhiêu ngày 1 tuần hông bạn?
Wow! Để mà nói đi, mình cảm giác là nếu mà mình tính tương đối đi, mình thấy là gần như á, là ngày nào mình cũng uống nè, nhưng mà mỗi ngày á, mình sẽ uống một cái số lượng nó khác nhau đi. Có những hôm mà mình, gọi là, căng thẳng vừa vừa thôi, thì mình uống có 1 cốc cho nó đỡ, gọi là, thòm thèm trong mồm á. Nhưng mà có những cái hôm á, là mình phải chạy, mình phải, kiểu, chạy bài các thứ tận xuyên đêm, thế là có những cái hôm đấy là mình coi như là uống đến tận 4-5 cốc 1 lần. Và tính ra á, mình nghĩ là 1 tuần đi, ít nhất là mình cũng phải uống hơn chục cốc á bạn. Đó, và nói chung là, ôi giời ơi, mình thấy là vừa tốn tiền á, xong mình cũng cảm thấy là sức khỏe của mình nó cứ đi xuống theo cái việc đấy ấy.
À, mình hiểu. À, mình hiểu nè. Vậy hổng biết là mỗi khi mà bạn uống uống trà sữa như vậy á, thì cái cảm xúc của bạn trước khi uống trà sữa nè, và sau khi uống trà sữa nó có gì khác nhau hông bạn?
Ờ, gọi là, trước khi cái lúc mà mình uống trà sữa đi, mình thấy đầu óc mình nó khó chịu á, mà người mình nó bứt rứt vô cùng ấy. Mình cảm giác là nó cứ có cái gì đấy nó ở trong người nhưng mà nó cứ không, gọi là, nó nó thoát ra được á. Nhưng mà sau khi mà mình uống một cái ngụm trà sữa xong, ôi, mình cảm thấy là mình đang ở trên, kiểu, 9 tầng mây á! Mình cảm giác là, kiểu, rất cả những cái năng lượng, tất cả những cái, kiểu, suy nghĩ trong đầu mình nó thông thoáng hẳn ra. Mình cảm thấy mình năng suất vô cùng. Đó. Nhưng mà, gọi là, được một thời gian sau á, là khoảng tầm khoảng 2-3 tiếng sau nó nguôi nguôi cái cảm giác đấy đi, là mình bắt đầu thấy bụng nó chướng lên á. Và xong rồi nó lại bị lại quay lại cái cảm giác nó, kiểu, rất là ù lì và nó không có được suy nghĩ minh mẫn á bạn.
À, mình hiểu nè. Ừm, ừm. À, mình hiểu bạn nè. Và thực ra thì đây là một cái trạng thái tâm lý chung cũng như là cái trạng thái cơ thể chung cho những người mà hay thường uống trà sữa đó bạn. Và hổng biết là những cái ngày mà bạn chia sẻ á, là bạn uống tới 4-5 cốc một ngày lận đó bạn, thì những cái ngày hôm đó là có bất kỳ một cái sự kiện đặc biệt nào mà khiến cho bạn phải dùng nhiều trà sữa đến như vậy, vậy bạn?
Ừ, nói chung là mình nghĩ á, chắc là một phần ấy, mình cũng, kiểu, hơi bị nghiện trà sữa rồi nên là gần như là ngày nào mình cũng phải uống một cốc để, gọi là, cho nó bớt bị thèm thuồng đi. Với cả thêm vào những cái hôm nấu á hôm nào mà có cái khối lượng công việc ấy, nó nhiều đột xuất á, hoặc là có những cái hôm mà gia đình mình, gọi là, cãi nhau các thứ á, trời ơi! Lúc đấy là mình căng thẳng vô cùng, mà đấy, mỗi lần mình căng thẳng á là mình lại nốc trà sữa vào.
Ừm, ừm, mình hiểu nè. Vậy hổng biết nha, bạn có bao giờ thống kê thử nha, cái thời điểm, cái giờ cụ thể nào là bạn cảm thấy là bạn thèm trà sữa nhất hông?
Ờ, để mà nói hẳn là cụ thể 1 giờ thì mình cũng chắc là cùng ước lượng đi, tầm buổi sáng với tầm buổi trưa thì mình cũng chưa có thèm lắm đâu. Nhưng mà nhớ nhất là cái tầm đầu giờ chiều này, tầm khoảng 2:00-3:00 với cả những cái khoảng thời gian mà nó tối tối một chút, khoảng tầm 6:00, gọi là, 7:00 á. Đó, mình thấy đấy là những cái khoảng thời gian mình mình rất là thèm trà sữa đi. Tại vì những cái lúc đấy á, là, kiểu như, vừa cái tầm buổi tầm giờ chiều á, lúc đấy là mình cũng xuôi xuôi bữa ăn rồi, mình cũng, gọi là, đang no á, thì lúc đấy nó bắt đầu lên cơn thèm nè. Xong rồi đến tầm buổi tối đi, buổi tối là mình cũng bắt đầu phải ngồi mình làm thêm mấy cái công việc nó lặt vặt khác á. Đấy, thì nói chung là mình cũng thấy là cảm mà cần một cái gì đấy, nó, gọi là, thúc đẩy bản thân một chút, thế là mình cũng gọi. Thế là hầu hết là mình cũng sẽ chỉ gọi vào những cái khung giờ ấy thôi á bạn.
À. À, mình ừm. Ừm, ừm, mình hiểu nè. Vậy hổng biết nha, bạn có để ý á, cái việc mà uống trà sữa một cái tần suất hơi bị nhiều vậy nè, nó có ảnh hưởng như thế nào tới công việc của bạn hông? Với việc học hành, tới cuộc sống của bạn và đặc biệt nha, với cơ thể của bạn chẳng hạn.
Trời ơi! Trước tiên đi là với cơ thể của mình á, mình thấy là đúng môn đầu tiên á, là mình bị nghiện trà sữa thật sự rồi. Bây giờ, kiểu, mình có cảm giác là không có trà sữa á, mình đầu mình nó có cảm giác nó, kiểu, nó cũng không thể nào mà nó hoạt động một cách bình thường á bạn. Với cả theo như mà bạn biết rồi ấy, kiểu, trà sữa mà toàn đường rồi xong lại còn trân châu các thứ, bao nhiêu là những cái đồ béo như thế. Mỗi lần mà mình uống xong á, mình cảm thấy là người mình nó cứ, kiểu, ngồi đó nó cứ nặng nề hơn này, xong cái bụng mình thì nó hay bị, gọi là, cái tình trạng nó chướng bụng á bạn. Ờ, về tăng cân thì mình cũng thấy là mình cũng bị tăng lên một vài cân rồi á. Đấy! Nhưng mà chắc là cái ảnh hưởng mà, gọi là, lớn nhất đi, thì mình thấy là nó đau ví tiền lắm, bạn ơi. Gọi là, 1 tháng bình thường mình còn tiết kiệm được tiền á. Chứ bây giờ tại vì uống trà sữa xong, mình thật sự là mình không có một cái khoản tiết kiệm nào nữa mà, kiểu, bao nhiêu tiền nó cứ đổ hết cho trà sữa thôi á.
À, ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, mình hiểu và mình rất là tiếc về những cái trải nghiệm chưa được tích cực của bạn nè. Và đôi khi á nha, cái việc uống trà sữa nhưng mà nó ảnh hưởng tới những cái vấn đề khác của cuộc sống của bạn á, nó lại một phần nào khiến cho bạn cảm thấy stress hơn nữa đó nha. Thì hổng biết là bạn có bao giờ thử cái việc mà phương pháp thay đổi trước đây hông? Và cũng như là cái kết quả lúc đó như thế nào vậy bạn?
Ờ, nói chung á là lúc trước đây này, kiểu, mình cũng có thể thử, mình tại vì mình biết là trà sữa cũng không có quá là, thật sự là, kiểu, tốt đâu, thế nên là mình cũng thử chuyển sang một số loại khác như là, kiểu, trà hoa quả, trà trái cây, hoặc là, kiểu, trà bình thường thôi á, hoặc là sữa thôi. Đó, nhưng mà bạn ơi, kiểu, nói chung là mỗi lần là mình thử sang những cái món như thế há, mình uống xong á, mình cảm giác là mình vẫn có không có hết được cái cơn thèm đấy. Thế là cái kết cục á là mình lại gọi thêm 1 cốc trà sữa nữa, coi như là mình bị, kiểu, tốn tiền gấp đôi luôn á. Còn nói chung là ngoài cách đấy ra thì mình cũng chưa biết làm thế nào để, gọi là, xử lý được cái tình trạng của mình ấy.
Ừm. Mà mình hiểu. Ừm, ừm. À! Nha. Ừm, ừm. Thực ra thì cái việc mà trà sữa đó bạn, với lại cái hạm đường lượng đường cao nè, và cũng như với chất béo cao đó nha, nó sẽ cung cấp một cái lượng lớn dopamine, có nghĩa là cái hóc môn khoái cảm đó bạn, tức thời và cũng như là nó đóng vai trò một cái phần thưởng nhanh nè, hoặc là một cái công cụ để xoa dịu hiệu quả khi mà bạn đang cảm thấy áp lực nè, và nó sẽ hình thành một cái liên kết tâm lý mạnh mẽ đó nha, có nghĩa là nó sẽ dẫn tới cái việc là nghiện trà sữa mỗi khi mà bạn cảm thấy stress là một cái điều bình thường đó. Cho nên đó nha, cái này có thể là hơi khó nhưng mà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 nè, có nghĩa là bạn sẽ thay thế cái cảm giác thỏa mãn từ trà sữa sang một cái hoạt động kích thích giác quan khác và không liên quan tới thực phẩm nha. Ví dụ nha, bạn có thể là đổi sang nghe được một cái bản nhạc yêu thích với một cái âm lượng lớn nè, cái này thì sẽ kích thích về mặt thính giác nè, hoặc là dùng một cái loại nến thơm, hoặc là một cái tinh dầu yêu thích, thì cái này sẽ hích kích thích về mặt khướu giác đó bạn. Hoặc chỉ đơn giản đó nha, bạn thực hiện một vài cái động tác giãn cơ mạnh để vận động cơ thể đó, thì hổng biết là có bao giờ bạn thử nghe tới cái phương pháp này chưa?
Ờ. Mình nói chung là mình cũng có nghe đến một số những cái phương pháp như thế á. Nhưng mà đấy, tại vì, gọi là, tính mình trước giờ á, mình cứ quá là quen với việc, gọi là, phụ thuộc với trà sữa đi, thế nên là mình cũng chưa bao giờ dám thử những cái này á. Không biết là bạn có thể nói thêm cho mình được không?
Ừm, có thể nha, giả sử như cái từ thời điểm hiện tại nà bạn chưa có thể là cắt ngay trà sữa được đó, thì bạn cũng có thể là dự trữ những cái món ăn cho cái năng lượng ổn định mỗi khi mà bạn cảm thấy đói, cảm thấy thèm thuồng nè hoặc là cảm thấy quá là stress đó nha. Bạn có thể chuẩn bị sẵn những cái món ăn nhẹ, giàu protein, chất béo lành mạnh tại nơi làm việc nè, hoặc là tại phòng của bạn chẳng hạn. Ví dụ như là các loại hạt nè, sữa chua Hy Lạp nè, những cái thanh protein ít đường chẳng hạn. Đó, thì mỗi khi mà bạn cảm thấy áp lực nà, bạn có thể là ăn những cái thứ này trước nè và chúng sẽ cung cấp cái năng lượng ổn định, và cũng như quan trọng nhất nha, nó sẽ giảm cái và cảm giác mà cần đường gấp đó bạn. Thì hổng biết là có bao giờ bạn thử là dự trữ những cái món đồ ăn này tại nhà chưa?
Wow! Cái cách này mình thấy nó cũng khá là hay nha. Nhưng mà trước giờ á là mình cũng chưa có dự trữ những cái món này đâu. Tại vì nhiều khi á mình cũng khá là sợ, tại vì mình để thế nhỡ đâu có những cái lúc nào đấy mình lại bị lên cái cơn thèm ăn á, có khi mình lại cho quá nhiều vào mồm nên mình cũng hơi lo á nha.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu nè nha. Cho nên á, bạn có thể là bảo bản thân bạn lần sau á, mỗi khi mà thèm trà sữa thì bạn hãy thay thế bằng những cái món ăn nhẹ đó trước và xem là cái cảm giác thèm đồ ngọt nè, nó có xuống hay không. Và cũng như cà phê, trà sữa, nó cũng đã trở thành một cái tín hiệu mặc định cho bạn ở thời điểm hiện tại này rồi, cho cái việc tập trung nè, cho cái việc xả stress nè đó. Cho nên á, cái việc mà thay thế trà sữa bằng một cái loại đồ uống khác nè, ít calo và ít đường hơn thì cũng có thể là một cái phương pháp tốt đó nha. Và cái điều quan trọng á, nó vẫn giữ được cái nghi thức thư giãn nè. Ví dụ như trà thảo mộc như mà bạn bảo vừa rồi đó, hoặc là trà xanh không đường nè, hoặc là nước lọc có chanh, hoặc là bạc hà chẳng hạn. Thì cái việc này nè, nó sẽ giữ lại cái cảm giác thư giãn nhưng mà lại bỏ cái nguyên nhân gây hại về mặt đường đó bạn. Tuy là cái phương pháp này bạn đã từng thử rồi, nhưng mà á, gần kế tiếp nha, bạn hãy cố gắng là bảo bản thân bạn là hãy trở nên là kiên trì hơn và kỷ luật hơn, kết hợp những cái món nước này nè, với những cái món ăn nhẹ như trên đó bạn. Thì hổng biết là có bao giờ bạn suy nghĩ thử tới phương pháp này chưa?
Ừm, thật luôn rồi này. Wow! Nói chung là nghe bạn chia sẻ xong á, mình mới thấy đây là một cái phương pháp nó rất là hay và rất là thú vị luôn. Có khi là mình cũng phải cân nhắc để xem, gọi là, mình thử luôn á. Tại vì đúng như bạn nói này, mọi mình có thể thay, gọi là, thay những cái món trà sữa đi vào những cái thức uống cũng như là những cái món đồ ăn nhẹ, nó vừa lành mạnh hơn á. Và đấy, nó cũng dần dần giúp cho mình thay thế được một cái thói quen nó khá là xấu đi tại vì lúc nào mình cũng cần, gọi là, cần tập trung để cần năng suất các thứ á. Nhưng cái lúc mà mình quá là căng thẳng, lúc nào mình cũng phụ thuộc vào trà sữa rồi, bây giờ nó cũng thành một cái nếp rồi. Bây giờ đúng như bạn nói nè, bây giờ, gọi là, để nó càng ngày càng lâu dài á, thì nó cũng chỉ, gọi là, gây hại cho bản thân mình thêm thôi. Thì bây giờ mình có thể thử một số những cái loại đồ ăn nhẹ và một số những cái loại thức uống nó, gọi là, nó lành mạnh hơn một chút á. Mình thay vào những cái hoạt động đấy, thay cho cái việc là dùng trà sữa đi thì chắc chắn á, là về lâu về dài này, thì mình cũng, gọi là, xử lý được căng thẳng của mình tốt hơn. Với cả mình cũng không có còn quá là bị phụ thuộc vào nó nữa ấy.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Và cái điều quan trọng nhất nha, vẫn là cái gốc rễ của cái việc mà nguyên nhân nè, và cũng như là các kình huống kích hoạt cái việc stress đó bạn. Và bạn cũng thể xem xét là đâu là những cái thời điểm mà bạn cảm thấy stress nhiều nhất, bạn tìm ra cái cách đối phó với nhó nha. Ví dụ nha, mỗi khi mà bạn cảm thấy là áp lực nó lên cao á, bạn có thể là tạm thời rời khỏi bàn làm việc nè, hoặc là rời khỏi cái nơi bạn đang ở thời điểm đó đó và thực hiện một vài cái hoạt động giúp tái tạo lại và khởi động lại tinh thần đó bạn. Ví dụ như là đi dạo nhanh nè, hoặc là uống một cốc nước lạnh lớn, hoặc là kéo giãn cơ thể. Đó, thì những cái việc này nha, nó sẽ tạo ra cái sự là ngắt quãng vật lý và cũng như thay thế cho cái việc là tìm đến cái trà sữa ngay lập tức ở cái thời điểm đó. Thì hổng biết là có bao giờ bạn đã thử phương pháp này chưa?
À, mình cũng chưa nha. Không biết là bạn có thể chia sẻ thêm cho mình một chút được không?
Ừm, cho nên lần kế tiếp nha, mỗi khi bạn cảm thấy stress nè và chuẩn bị lên cơn thèm trà sữa đó bạn, bạn có thể thay thế liền, ngay lập tức bằng cái hoạt động như là đi bộ nhanh nè, hoặc là uống nước lạnh nè, hoặc là kéo giãn cơ thể đó bạn. Thì cái việc này nè, nó cũng sẽ giúp là giải tỏa được stress nè, và cũng như là đánh quên mất cái cái việc tập trung là đang đi kiếm trà sữa đó bạn.
Wow, ra là thế! Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Mình cảm giác có những cái mẹo nó rất là giờ hữu ích với tình trạng của mình nè. Và nói chung á, là mình có thể sử dụng rất là nhiều những cách thay thế khác nhau, để mình, gọi là, không có quá là bị phụ thuộc vào trà sữa nữa mỗi khi mà mình gặp áp lực á. Wow, mình sẽ cố gắng thử và, gọi là, áp dụng cái này ngay bây giờ nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhá.
Mình tin là bạn sẽ có thể làm được nè!